そうですね。なんで最初、まあ落ち着いてスタートできれば、ま、その後はミスは減るので、うん、それでまあ緊張っていうのは、ね、ちょっと解けるかなとは思いますね。
うん。 はい。 うんうん。 ああ、なるほど。や、それは、うん、そうですね。はい。
うーん、あとはそうですね、うーん あと、失敗の想像を対照の、そう想像に変えるとか
うん。ああ。
まあ、言えば、あの、試験でわからない問題が続いた場合とか、飛ばして、ま、最後に戻るとか。
はい。 うん。
うーん。
なるほど。その、まあ、そこで解んない問題が出ても、そこでくよくよ悩むんじゃなくて、それはこう、ばっさりと、こう何て言うのかな、勇気持って飛ばして、で、他ににできるところを最初にやって、で、最後にこう戻るっていう感じなんですね？
はい。 ええ。 はい。 そうですね。やっぱりその、解らない問題があると、そこでつまずいてしまうと「わっ、どうしよう、どうしよう」って、ちょっと人って思いがちだと思うんですよ。
うん。 はい。 ああ、そうですね。
ね、余計に焦っちゃったりとかして、緊張してきますよね。で、失敗も怖いですし。
うんうん。 確かに。 そうですね。そこは思い当たるところすごくありますね。うーん。
うーん。 うーん、なんで、ちょっとそこは飛ばしてしまって、ま、後から取ればいいやっていうふうなちょっと心の余裕を持っていれば
はい。 ああ。
ま、そこで、わあってならなくて済むってのがあると思うんですけども、うーん。
なるほど。いやあ、なんか今日はほんとに目から鱗っていうか、まあほんとにいろんなティップスを教えてもらったので、これは早速、もうほんとに次の試験とかから、是非全部、あの、組み入れて意識していきたいと思います。ほんとに今日は、はい、素敵なアドバイスをありがとうございました。
はい。 あ、はい。 あ、いえ、こちらこそありがとうございました。